救急車にも何度か、の乗るくらいの、体の弱さではあるんですよ。
ええ。 ああ、それは確かに何度もあるんですか？救急車に。ええ。
はい。 何度もありますね。倒れて運ばれたこともありますし。
うん。
もうとても苦しくなって、自分で呼んだこともありますし。
なるほど。 ああ、そうなんですね。うん。
もともと体が強い方ではないので、そうならないためのサインというのを見極めるのをとても意識していて。
はい。 ああ。 ああ、なるほど。体が、ま、強くないとお考えだからこそ、ま、普段からサインを見逃さないようにしようっていう意識なんですね。うんうんうん。
はい。 はい。 そうです。はい。
それでいうと、例えば排泄物でいうと、なんかこういう時はこういう感じだみたいなあったりするんですか？
ああ、もう一番分かりやすいのが尿の色だったり
ああ、はいはいはい。
尿の色が濃い時は水分不足なんですよ。
うん、確かにそう聞きますね。うんうん。
はい、で、逆に色が薄い時って水分過多なんですよね。
ああ、それもよろしくなかったりするんですか？水分過多。うーん。
そうなんですよ。水をやっぱりいっぱい取るっていうのが良く言われてるんですけど、水を取り過ぎたら、次は腎臓に負担がかかりますし
うんうん、はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。<chuckles> ま、そうですね。うん。
なんでも適量っていうのがあるので、ただそれって体調によっても違いますし。
ああ、その個人差もあるというか、あ、体調もあるし、個人差もあるし、なたいなそういう感じですか？うんうんうん。
もうう はい。 そうなんですよ。見極めんのがとても難しいので
はいはい。
その尿の色っていうのはとても大事なサインなんですよね。
ああ、なるほど。そうなんです。それって、まあ、なんですかね、朝起きた時とか、そういう、ま、常にですかね、毎回毎回ですかね、チェックするのは？
はい。 はい。 そうですね、僕はもう、毎度毎度意識するようにしてて。
うん、うん。 うんうんうん。
あ、今濃いから水たくさん飲まないと、とか、今薄いからちょっと水控えようかなとか
ああ、うん。 ああ、ええ。あ、でも、すぷなるほど、確かにその視点はあまりなかったかもしれないですけど、<chuckles> そうすると何か体調に変化とか感じられます？
は気にしてますね。 はい。 はい。